Ah. Oo nga. Oo, ano ngayon, holiday ngayon, 'di ba?
Tama, mm. Mm. So, may tanong lang ako ano? <clears throat>
Walang pasok. Ah.
Uhm, saan 'no ang pinaka -nakakatuwang lugar na napuntahan mo?
Ako hindi ko maalala eksakto kung saan yung lugar, pero bandang Quezon siya. Ah, naalala ko, Pagbilao. Tapos, nadaanan namin yung Polytechnic University of the Philippines nila. Tawang tawa kami ng kapatid ko, hindi in away na minamaliit, ah, yung cute na cute kami kasi ang liit no'ng school, para talaga siyang school lang ng elementary. Tapos ah, konting lakad lang mula dun merong restaurant, tapos grabe sobrang fresh nung mga tinda nilang ano, seafoods.
Mm. Hmm. Hmm. Mm. Ah. Ay, ah. <chuckles> Ah, Hmm. Hmm nakakatuwa naman gano'n 'no? Gano'n pala yung itsura ng ano, PUP.